Dentro da minha casa. Eu não vou na casa dela e não fico lá 2 meses. Nunca fiz isso, né. Ela que fica vai na minha casa e fica lá, e aí ela quer mandar, mandar na minha funcionária ai, olha. A funcionária que a gente tinha, ela falou: "Olha, eu vou pedir eu vou sair, se ela continuar aqui", então gera mesmo, vira ah, com a minha vida, vira de ponta cabeça. <laughs> É muito difícil.
Sim. Sim. Olha só. Eh, se eu puder, né, te dar um um conselho, a primeira coisa que eu consigo, assim, pensar é, você vai preci se se isso for al depende de quanto isso te incomoda, sabe. Se for algo que já tá, assim, "Nossa, eu já realmente não aguento mais essa situação", a única forma de você conseguir reduzir, né, e melhorar vai ser tendo uma conversa franca. Você não precisa chegar pra ela e com "Ah, não, porque a senhora se mete na minha vida, eu não gosto disso", é tudo o mesmo tom que você vai usar. Então, assim, "Olha, senhora, eh, fulana", não sei como você a chama. Minha sogra ou pelo nome dela, "Eu realmente aprecio eu entendo, né, o o seu a sua intenção de ajudar, porém eu gostaria, né, de ter a minha autonomia como mãe, ter autonomia como esposa, ter autonomia como dona da minha casa". Tipo assim, fala em um tom mais brando, porém expressando, de fato, como você se sente e como isso te afeta, entendeu "Eu aprecio a sua ajuda, eu gosto de ter você aqui, pra me ajudar com a criança. Eu gosto de saber que eu posso contar com você, se eu quiser sair com seu com seu marido, né, no caso, com o seu filho. E aí eu sei que meu filho ou minha filha vai estar sendo bem cuidado, vai estar em boas mãos, eu fecho os meus olhos eu poderia viajar 1 semana", e daí aí tu você até <chuckles> exagera, se for o caso. <laughs> "Eu confio até em sair uma", pra ela se sentir bem. Porque ela quer, né, aquele aquele ego massageado. Isso, é é bem comum, o padrão. Então assim, massageia o ego dela primeiro, "eu confio eu confio em de sair viajar como com o meu o meu o meu esposo e deixar a criança com você aqui, eu sei que ele seria muito bem cuidado, porém eu gostaria, né, de de ter autonomia, eu gostaria, assim, do espaço, quando você tá aqui, eu gostaria de continuar tendo o meu espaço, porque isso me incomoda um pouco". <clicks tongue> E daí, né, acho que seria o pu o primeiro grande passo, pra poder tentar, eh, reduzir, sabe, as opiniões e as sugestões e tudo mais.
São vários pontos. Hum, me dá. Uhum, muito. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Verdade. Aham. Nossa. Sim, sim. Nossa, aí já exagerou aí. <laughs> Ela quer, ela quer. É, hum. É. Aham. Uhum. É. Verdade.